Ừm, bạn cho mình hỏi xíu vầy nè, hổng biết á là bạn có thể kể hoặc là chia sẻ giùm mình về một cái thói quen buổi tối của bạn hông? Thường á là bạn sẽ tắt màn hình khi nào hay là bạn vẫn ngồi bạn lướt, lướt màn hình tới lúc mà tới phút chót, ưm, nhắm, tới lúc mà nhắm mắt lại đi ngủ luôn?
Ừm. Ừ. Mình nghĩ là cái việc sử dụng màn hình này sẽ chia ra nhiều cái, a, lý do khác nhau. Có nhiều người thì, ờ, dùng màn hình để giải trí.
Ừm. Ừm, đúng.
Giống như bạn nói là lướt, lướt đồ đó coi, ơ, Facebook, TikTok, hay là YouTube gì đó. Còn có nhiều người là dùng màn hình trước khi ngủ là làm việc, có nhiều người làm việc khuya á. Ờ, nên là mình nghĩ là sẽ chia ra, à, tùy thuộc vào cái mục đích mà bạn sử dụng mà màn hình như thế nào thì bạn nên cân bằng cái thói quen cho nó phù hợp.
Ừm. Ừm. Ờ. Đúng rồi. Ừm. À! Ừm. Vậy là bạn là thuộc cái trường hợp nào? Bạn là trường hợp là lướt lướt để mà lướt mạng xã hội hoặc là hay là xem dùng màn hình để mà cho công việc? Bạn là thuộc trường hợp thứ nhất hay là thứ hai?
Ờ. Mình nghĩ là cả hai luôn á. Nếu mà với những người đã đi làm rồi á, chắc chắn là sẽ có lúc phải dùng màn hình trước khi ngủ, tại vì nhiều lúc công việc đột xuất, hoặc là có những công việc đặc, ưm đúng rồi, có những công việc đặc biệt là phải làm buổi tối chẳng hạn đi. Đó, thì cái việc dùng màn hình n nó rất là thường xuyên luôn, hổng có tránh khỏi được đâu.
À, cả hai luôn. Ừm. Ừm, phải giải quyết, đúng hông? Ừm. Ừm. Ừm. Đúng rồi, vậy thì khi mà bạn bạn cố bạn dùng màn hình nhiều như vậy đi, thì, ờ, bạn có gặp những cái khó khăn gì hông? Hoặc là cái việc mà dùng, ừm, màn hình hoặc là cận tới giờ đi ngủ luôn đi, nó có ảnh hưởng gì tới giấc ngủ hay là tâm trạng buổi tối của bạn hông?
Ừm. Có, rất là nhiều luôn á! Kiểu như mình nghĩ rằng là việc sử dụng màn hình trước khi ngủ á nha thì chắc chắn là sẽ bị khó ngủ, tại vì cái ánh sáng xanh á nó nó nó nó làm hại cho mắt cũng như là gây ảnh hưởng tới não bộ. Ngoài ra thì cái việc mà khi mà mình tiếp xúc quá nhiều, ví dụ mình giải trí thì mình coi tùm lum tùm la, xong cái hồi tự nhiên mình tỉnh luôn, c có thể là những cái những cái cái nội dung mà mình ừm.
Ừm. Đúng rồi. Ừm. Ờ, đúng rồi, nó khiến cho mình bị, kiểu như, bị hưng phấn á, đúng hông? Mình hổng có cảm thấy buồn ngủ. Ừm.
Đúng rồi. Những cái nội dung mà mình tiêu thụ á, nó làm cho cái não mình hoạt động liên tục và sau đó là mình bị khó ngủ luôn, hoài ngoài ra có một cái vài trường hợp giải trí theo kiểu là dùng màn hình là để coi phim, để cày phim. Đó.
Ừm. Ờ, đúng, đúng, đúng, đúng rồi. Cứ cày kiểu đó rồi tình tiết phim nó lên cao rồi tới biết biết chừng nào mà buồn ngủ mà ngủ được chứ. Ừ. Ừm.
Đúng rồi. Chính xác! Còn một cái dạng người mà mình biết nữa là, ừm, bạn bè của mình á là nhiều người làm việc ca đêm á, ờ, làm việc theo giờ trái múi giờ, hoặc là như thế nào đó thì h đúng rồi, hoặc là họ làm, ờ, họ làm tự do, họ nhận dự án về họ làm. Giống một cũng có một cô bạn làm làm thiết kế đồ họa ấy, là chuyên gia đêm làm hông à, thì là cũng phải thức để làm, dùng màn hình rất là nhiều.
Ừm. Ừm, làm với nước ngoài, đúng hông? Họ làm với những công ty nước ngoài. Ừm. Ừm. <chuckles> Kiểu, người ta hay bảo là ngày ngủ rồi đêm bay á, kiểu vậy, đúng hông? Ừ, ừ, vậy thì, ừm, bản thân bạn đi, thì hồi nãy bạn cũng có chia sẻ là bạn thuộc hai cái thể loại luôn, tức là thỉnh thoảng là bạn cũng có dùng điện thoại để giải trí, rồi cũng có dùng để mà cho công việc. Thì đến khi nào á và cái cái điều gì mà nó khiến cho bạn nhận ra á là bạn phải kiểm soát cái việc mà dùng màn hình tốt hơn vào buổi tối?
Ừm, đúng rồi đó, chính xác luôn. Ừm. Ừ. Ừm. Ừm. Ừm, như mình vừa nói lúc nãy á, một trong những lý do đó chính là mình khó ngủ vì cái ánh sáng xanh, ngoài ra mình nghĩ là có rức là nó có nhiều cái vấn đề tâm lý lắm nha. Có một cái lý do nữa đó chính là mình mình bị ám ảnh, mình dùng nhiều là do mình, à, mình lo nghĩ nhiều, kiểu như, mình sợ mình mình thiếu tiến thức này nọ, thiếu thông tin, sợ bị bỏ lỡ á, bị FOMO, đó.
Ừm. Wow, bị ám ảnh luôn. Ừm, ừm. À! Kiểu, hội chứng FOMO, ừ, rồi, ừ.
Đúng rồi, nên là mình cứ dùng để mình xem hết cái này tới cái kia và mình bị ám ảnh với cái điện thoại nữa, thành ra là nó sinh ra rất là nhiều lý do luôn.
Ừm. Ừm. Vậy thì khi mà bạn bị bạn nhận thấy là bản thân của bạn là cần phải quản lý cái thời gian mà dùng màn hình điện thoại tốt hơn á, để cho mình bị ít bị ảnh hưởng bởi cái ánh sáng xanh hoặc là những cái mà thông tin này kia kia nọ ở trên mạng xã hội á, thì, à, lúc đó thì bạn cũng có nhận ra là bạn phải giảm, bạn phải tìm cách là bạn giảm cái thời gian và quản lý cái, ưm, thời gian mình dùng màn hình lại ít hơn, đúng hông? Kiểu vậy, đúng hông? Ừm.
Ừm. Đúng rồi, chính xác, tức là cái việc mà mình dùng màn hình nhiều á. Ví dụ như cái việc khó ngủ đi, nó thành một cái vòng lặp, tức là mình không ngủ được cái mình cầm điện thoại lên mình coi, mình coi xong thì mình mình đ bỏ xuống để mình ngủ thì mình không ngủ được, thì không ngủ được làm cái gì giờ, cầm điện thoại lên coi tiếp. Nó cứ như vậy suốt một đêm luôn. Ờ, đúng rồi, đúng rồi đó, thành ra là, à, từ từ mình mới nhận ra được là, ừm, mình bắt đầu mình cái thói quen dùng màn hình của mình trước khi ngủ nó thành một cái vấn đề tiêu cực rồi. Và mình
Cầm coi tiếp. <laughs> Rồi, kiểu, một vòng là vòng vòng luẩn quẩn không bao giờ thoát ra được, ờ. Ừm. Ưm, ừm, thì và lúc đó là bạn làm cái gì để kiểm soát và cải thiện cái tình trạng của bạn tốt hơn, bạn làm cái gì?
Ừm, ừm. À, mình đã phải l đặt những cái chế độ không làm phiền nè, chế độ, a, ban đêm nè và có nhiều lúc là mình phải đặt cái, ưm, cài những cái app vô để mà, ừm, nó nhắc mình á là tới giờ đi ngủ rồi hay là bạn đã xài TikTok 3 tiếng 1 ngày rồi, ví dụ vậy. Ờ, rồi, ưm, đó, nhưng mà mình nghĩ nha, những cái ứng dụng đó nó chỉ hỗ trợ thôi, là công cụ hỗ trợ thôi, bản thân mình phải kỷ luật nữa, chứ bây giờ nó báo, à, xài TikTok ba đúng rồi, bây giờ b ừ, cũng là như vậy thôi, nó hông có ý nghĩa gì hết á nên bản thân mình phải kỷ luật nha.
Ừm. Ừm. Ừm. Hiểu, ý thức, đúng hông? Chứ báo xong mình tắt cái mình lướt tiếp thì nó cũng đâu có ý nghĩa gì đâu. Đúng rồi, ừ. Ừm, đúng rồi. Tức là những cái đó là chỉ là một phần thôi, còn hơn t hơn 90% còn lại là ý thức của mỗi người, chứ giờ sao mà tùy thuộc, ừ, cứ lệ thuộc vào những cái app đó. Rồi nếu mà không có cái app đó là thói quen khi đó nó lại quay lại à? Ừm, cũng đúng. Ừm.
Ừm. Ừm. Đúng rồi. Ngoài ra là mình nghĩ nha, cái việc mà mình xem những cái giải trí mà nó vô bổ á nó cũng là một cái thói quen tiêu cực mà mình cần phải loại trừ. Tức là mình bắt đầu mình nhận ra được là cái việc giải trí của mình nó hổng có lành mạnh nữa, cái bắt đầu mình từ từ mình bỏ theo dõi hoặc là mình block luôn mấy cái trang đó để cho mình ừ, để nó bớt hiện lên để mình bớt coi lại. Và mình có thể là mình thay thế những cái trang đó bằng những cái trang tốt, những cái trang tin tức tốt, hoặc là những cái trang mà nói về sức khỏe hay là người n ờ, một cái người mà người ta hay chia sẻ những công thức nấu ăn. Nói chung là mình mình nên xem những cái trang có ích, có lợi cho bản thân, còn mấy cái trang vô bổ kia thì mình mình mình bỏ bớt đi.
Ừm, ừm. Ừm. Ờ. Wow, ý thức cao dữ ha! Ý thức rất là cao luôn. <laughs> ừm. Ừm. Đúng rồi, ừ. Ừm. Vậy thì lúc mà bạn bạn thấy là cái cái việc mà bạn bạn loại bỏ, bạn block bớt những cái trang mà có nội dung vô bổ nè, rồi bạn dùng những cái app như là app nhắc nhở trên điện thoại, hoặc là nó thông báo cho bạn để mà bạn biết được cái giờ, gọi là, cái giờ giới nghiêm để mà mình ngưng sử dụng điện thoại á, thì bên cạnh những cái hoạt động đó đi, thì bạn có những cái hoạt động khác, ưm, nào khác hông? Ví dụ như là bạn đọc sách giấy nè, hoặc là bạn viết một cái nhật ký trong ngày, nhật ký hàng ngày chẳng hạn, hoặc là bạn nghe podcast gì đó nhẹ nhàng á, thì bạn có những cái hoạt động đó thêm hông? Có hông?
Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừ. Mình nghĩ là, ờ, cái việc mà dùng màn hình trước khi ngủ á, đó cũng là một cái cách giải tỏa năng lượng một cách tiêu cực. Ờ, thay vì mình như như bạn vừa hỏi mình á, thay vì mình mình nằm mình hổng biết làm cái gì, mình cứ coi điện thoại đi, thì bây giờ mình đổi qua mình làm những cái hoạt động tích cực hơn như mình nói, như bạn vừa hỏi mình á. Tức là mình thấy cái việc đọc sách rất là có ích nha, nó làm cho mắt mình mệt, mình dễ ngủ đúng rồi. Đọc sách nhưng mà đừng
Ừm. Ừm. Đúng rồi, đọc sách giấy á, đúng rồi. Mà mắt mình nó cũng không bị ảnh hưởng bởi ánh sáng xanh. Tại vì có một số người họ lại đi đọc trên điện thoại nữa, họ đọc trên đúng rồi, ừm.
đúng rồi, đừng có đọc ebook nha. Đúng rồi, là đọc ebook á, là đọc sách điện tử. Ngoài ra thì cái việc tập thể dục trước khi ngủ cũng quan trọng nữa, nếu mà được á thì có thể tập tầm khoảng 7:00-8:00, cái giờ còn sớm á. Trước khi mình ngủ buổi tối thì mình tập xong thì cái người mình nó mệt, cơ cơ thể mình cơ nó được giãn để mình dễ ngủ hơn. Còn không á, nếu không có thời gian thì có thể giãn cơ trước khi ngủ. Kiểu, a, tầm 10:00-11:00 gần đi ngủ thì ngồi giãn cơ 15 phút, 20 phút rồi đi ngủ cũng được, thì như vậy nó sẽ tốt hơn là làm những cái hoạt động tiêu cực. Tại vì cái việc mà khi mà bạn sử dụng điện thoại nhiều đó, chính là bạn có quá nhiều nguồn năng lượng mà bạn hổng biết xả ở đâu, r rồi bạn cứ nằm bạn bấm điện thoại.
Ồ! Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. <laughs> Đúng rồi, kiểu như năng lượng thừa thãi quá thì hổng biết để đâu đúng hông? Ô kê, ừ. Hồi nãy bạn có chia sẻ là, ờ, bạn, kiểu như là, bạn bị, ơ, kiểu như, bạn bạn cũng có là cái hội chứng FOMO, đúng hông? Vậy thì trong cái khoảng thời gian mà bạn bắt đầu bạn đặt cái giờ giới nghiêm để mà bạn áp dụng, bạn dùng điện thoại hạn chế lại á, thì trong cái khoảng thời gian đầu khi mà bạn áp dụng như vậy á, thì cái hội chứng FOMO, nó có khiến cho bạn bị ám ảnh nhiều hông? Ví dụ như là, ờ, là, kiểu như là, bạn sợ là hôm sau bạn gặp bạn bè hoặc là người thân á, họ bàn bạc những cái chuyện này chuyện kia trên mạng xã hội mà bạn lại tối đó bạn lo bạn ngủ rồi hổng biết á. Thì cái việc cái hội chứng FOMO, đó nó có gây ảnh hưởng gì nhiều tới bạn trong cái thời gian đầu mà bạn, à, bạn phải, a, bắt cơ thể mình hoặc là làm quen với cái việc mà ngưng điện thoại hông, có hông?
Đó, thì mình nên xả vào những cái hoạt động thể chất, tập thể dục. Ừm, đúng rồi. Đúng rồi. Ừm. Ừm. Ừm. Có chứ, tức là cái bản thân mình á, có một cái thời gian là mình cũng sợ, mình hông biết nhưng mà mình nghĩ là cái việc cho xong sau 1 đêm á thì nó cũng không có phải là cái gì nó quá ghê gớm, có thể sáng hôm sau mình vẫn cập nhật được. Nó hông phải là một cái vấn đề gì đó mà nó kéo dài nhiều ngày mà mình hông biết thì, ờ, cái đó mình mới thấy ngại, còn cốc sau 1 đêm mình nghĩ là nó cũng không có có quá nghiêm trọng, quá quan trọng với mình. Với lại cái việc mà quan tâm người khác nghĩ gì á, ừm, đó là một điều không cần thiết, với mình thì cái giấc ngủ nó quan trọng hơn. Thành ra là, ờ, mình bắt đầu mình điều chỉnh, với lại mình thấy á cái việc mà ép bản thân vô một cái guồng liền nó rất là khó, mình nên làm từ từ. Ví dụ như là hôm nay á mình, à, mình xem điện thoại nhưng mà mình xem giảm lại, 3 tiếng thì mình xem một tiếng thôi, rồi từ từ ngày hôm sau mình xem một tiếng, ừm, ngày kia thì mình giảm xuống còn 30 phút, mình phải từ từ bỏ, chứ hông phải là nói một cái là bỏ liền được, là hổng có làm được đâu.
Ừm. Ừm. Ờ. <chuckles> Cũng hợp lý, ừ. Đúng. Ừm. Ừm. Ừm. À. Tức là cái là thay đổi thói quen từ từ, đúng hông? Để cho cơ thể mình nó có thời gian thích nghi và cái đồng hồ sinh học của mình nó ổn định từ từ. Ồ! Hiểu. Vậy thì, ừm, khi mà bạn bạn quản lý cái thời gian của bạn nó tốt hơn á, thì, ờ, lúc đó thì buổi sáng buổi tối bạn đi ngủ á, rồi sáng hôm sau bạn thức dậy á, thì bạn có cảm thấy là tinh thần của mình nó thay đổi hông? Và cái cái chất lượng giấc ngủ của bạn thời gian sau đó thì nó nó nó có với nó có, ơ, diễn biến như thế nào?
Đúng rồi. Ừm. Ừm. Ừm. Mình thấy là nó tốt và cải thiện hơn rất nhiều. Khi mà mình bắt đầu mình ý thức được là cái thói quen dùng màn hình của mình là tiêu cực, thì mình chuẩn bị những cái, ừm, chuẩn bị cho cái cái cái cái cái giấc ngủ mình nó dễ hơn là bằng cách là dùng liệu pháp mùi hương nè, hay là mình có thể dùng liệu pháp âm thanh. Ngoài ra á thì mình nghĩ một trong những cái trường hợp bất khả kháng nhất của cái việc dùng màn hình trước khi ngủ đó là đi làm, ví dụ như có những người người ta làm ca đêm nè, hoặc là người cần điện thoại cho công việc nè, hoặc là, ờ, cái việc mà có người có con nhỏ á, là người ta phải bị, ờ, thức đêm để để để chăm sóc em bé thì nhiều lúc người ta phải xài điện thoại, xài thẻ thiết bị, ờ, điện tử để mà giữ cho họ tỉnh táo, thì cái cách đó thì, ờ, là bất khả kháng rồi, nhưng mà mình nên điều chỉnh cho từng trường hợp.
Ừm. À. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm, hiểu luôn. Tức là trong một số trường hợp ví dụ như mà không lướt để giải trí á, thì những cái trường hợp mà, ừm, kiểu, như bất khả kháng như bạn nói là phải sử dụng thì nhưng mà cũng sử dụng một cách khoa học chứ hổng thể nào mà cứ sa đà nhiều quá đúng hông, kiểu, vậy đúng hông? Ừm.
Ừm. Đúng rồi, chính xác luôn. Tức là, ờ, mình nghĩ với những người mà phải làm ca đêm á, thì có thể thương lượng để mà, ờ, thay đổi luân phiên giữa các ca làm việc, chứ đừng có nên làm ca đêm liên tục. Bởi vì cái việc mà làm ca đêm liên tục thời gian dài nó cũng gây hại cho cơ thể và đồng hồ sinh học của mỗi người. Cũng như là ví dụ như là cái việc mà nếu mà có con nhỏ đi, thì mình nên luân chuyển giữa hai vợ chồng đi chẳng hạn để cho cái người kia cũng hơ hỗ trợ mình gánh vác đúng rồi, chứ mình cứ thức liên tục nhiều tháng liền để chăm em bé thì nó cũng hại cho mình nữa, đó, đó.
Ừm. Ừm, thay phiên nhau chăm con, đúng Đúng rồi, tới hồi em bé nó khỏe là mình là người đổ bệnh đấy, kiểu vậy á. Ừm, ừm. Vậy thì, à, hổng biết á là bạn có những cái, ơ, quy tắc nào mà, gọi là, ừm, quy tắc vàng luôn á, để mà bạn có thể là hạn chế cái việc mà dùng màn hình buổi tối hông? Nếu mà không không nói tới cái vấn đề mà công việc, ờ, hay là phải là nh chăm con nhỏ hay gì gì đó thì bạn có những cái quy tắc đó hông?
Đúng rồi đó, chính xác luôn! Ừm, đối với mình á là như mình, à, đã chia sẻ đó là tối á là mình sẽ để chế độ không làm phiền hoặc là chế độ ban đêm, xong rồi mình thậm chí mình có thể là mình để điện thoại qua chỗ khác, nói chung là đừng có để cái điện thoại trong cái tầm với tay của mình. Để xa thì mình cũng đúng rồi.
Ừm. Ừm. Ừ. À. Quy tắc vàng để xa không không tầm với. Mà, kiểu, như là muốn muốn lại coi thì phải nhấc nhấc, kiểu như kiểu như, người như bước ra khỏi giường bị lười, đúng hông? Ờ, ừ, bị lười.
Đúng rồi. Bước ra khỏi giường á, bị làm biếng á, đúng rồi, tối rồi bị làm biếng á. Thì mình nghĩ cái cách đó cũng là một cách nó có nhiều người là thậm chí họ còn để sang một cái phòng khác, hay là họ để vô tủ họ đóng lại luôn á, để họ khuất tầm mắt họ hông nhìn thấy, thì hông nhìn thấy thì không thấy, giống như, người ta nói là khuất khuất mắt thì xong chuyện á, kiểu vậy.
Ờ. Ừ. Ừm. Đúng rồi, khuất mắt xong chuyện. Ừ, vậy thì sau một cái thời gian mà bạn duy trì cái thói quen này đi để mà duy trì cái thói quen để mà kiểm soát màn hình và cải thiện cái giấc chất lượng giấc ngủ nó tốt hơn á, thì bạn cảm có cảm nhận được là cái việc kiểm soát này nó hoàn toàn xứng đáng hông? So với những cái gì mà bạn bỏ lỡ thông tin, ơ, nơ thông tin trên mạng xã hội hoặc là những cái tin tức được cập nhật á, bạn có thấy có thể kiệm bạn thấy cái việc này nó có xứng đáng hông?
Ừm. Ừm. Có chứ, chắc chắn rồi. Tại vì cái việc mà khi mà mình, ừm, bị tâm lý, mình cứ sợ, à, mình bị người khác đánh giá, trong khi đó giấc ngủ của mình hông được đảm bảo, bản thân mình hông được minh mẫn, hông được tỉnh táo, thì mình nghĩ cái đó là cái đánh đổi quá lớn ấy. Cái đánh đổi sức khỏe cá nhân của mình á nó quan cái cái nó quan trọng hơn tất cả mọi thứ, nó quan trọng hơn việc người ta đánh giá mình như thế nào, người ta nói mình như thế nào, mình nghĩ cái việc đó không quan tâm, không quan trọng lắm. Ờ, nên là, ờ, đối với mình từ lúc mà mình cải thiện được cái việc này thì mình thấy là mình mình ổn hơn rất là nhiều, cũng như là mình mới bá đắp bắt đầu gần như mình nghĩ là mình biết cách chăm sóc bản thân á, tại vì cái việc mà dùng màn hình trước khi ngủ đối với mình á nó cũng là một cách ngược đãi bản thân. Mình đang sống không có đúng với lại những gì mà các cơ quan tội tạng của mình, nó mong muốn nó được nghỉ ngơi thì mình hông cho nó nghỉ. Đó.
Ừm. Ừm. Rồi. Hợp lý, hợp lý. Ừm. <laughs> Hợp lý. <chuckles> Đúng, đúng rồi, ừ, đúng rồi, mình đang ngược đãi nó, mình đang ngược đãi bản thân mà mình không có nhận ra, đúng hông? Kiểu như là nó đang trong tình trạng là cầu cứu và nó vuông nó báo động là n nó muốn mình cứu nó đi. Nhưng mà thực ra vì một phút đam mê gì đó, tin tức gì đó, mình lại vô tình mình thức tới sáng, rồi mình nằm mình coi như vậy là, ôi trời ơi, trời ơi, là tội lắm luôn ấy, nhưng mà
Ừm. Đúng rồi. Ừm. Ừm. Đúng rồi. Mà mình cứ mình cứ sợ người ta nói mình là lạc hậu, là quê mùa, rồi sợ đánh giá này nọ. Vì sống vì xã hội, sống vì người khác thì nó rất là khó, hông có thể nào mà vừa lòng tất cả mọi người được, mình làm sao vừa lòng mình thôi và làm sao sức khỏe mình được đảm bảo là được. Còn người ta nghĩ gì hông quan trọng.
Đúng rồi, không thể nào đúng rồi, hợp lý. Đúng rồi, chính xác luôn, tại vì mỗi người thì họ có một cái cuộc đời thôi thì họ phải sống cho họ chứ, giờ phải sống cho người khác nữa mà người khác cũng đâu có sống giùm họ đâu, đúng hông? Ừm. Ừm, cho nên cái việc mà đi ngủ rồi lướt điện thoại như vậy, ờ, ảnh hưởng tới sức khỏe thì cũng đâu có cần thiết đâu. Ô kê, vậy thì hổng biết là bạn có những cái lời khuyên nào đặc biệt dành cho ví dụ như ai mà họ đang cố bỏ qua cái việc mà lướt điện thoại hông? Kiểu như bị nghiện nghiện á, có lời khuyên nào đặc biệt hông?
Ừm. Ừm. Ừm, đúng rồi, chính xác luôn. Đúng rồi. Ừm. Như mình có chia sẻ đó, nếu mà là th giải trí thì mọi người nên hạn chế tối đa, còn nếu là công việc thì mình cũng có thể thương lượng để làm sao mà cho nó phù hợp.
Ừm. Ô kê, rất là cảm ơn những cái chia sẻ rất là hữu ích của bạn ngày hôm nay nha. Chào bạn ha!
Ừm. Ừm. Chào bạn.